М-да.
Как-то так. То есть, я думаю, это очень даже эффективно, на самом деле, по финальному какому-то определенному продукту, чтобы человека, а, судили, можно так сказать.
Мгм. Мгм, мгм. Ну, то есть то есть получается, что а образуется обратное персональное обучение. То есть то что то что, в группах не получается, в группах есть какое-то общее объяснение, в группе работа, а всё остальное отдано уже, как раз, на самостоятельную деятельность вот за этим, с тьютором, по сути.
Ну да, да-да-да. Мгм.
Который ве ведет тебя через весь процесс обучения. То есть у него тоже есть время, он выбирает те модели, которые надо лучше всего задействовать. Возможно, распределяет часы на разные предметы по-разному.
Да. Так точ Наверно, наверно, наверно, так Что-то такое, более сбалансированное, более адекватное, что ли. Потому что, просто так вот, постоянно себя этими делами давить, я думаю, это абсолю
Там где где надо мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну, тем более же получается, что где-то у тебя прибавляется, а где-то убавляется. Если у тя способностей больше, ты сразу усваиваешь, и тебе столько времени не нужно, а где-то надо больше. Мгм.
Мгм, мгм. Особенно если ты знаешь, как это использовать. Знаете, я вот, мне всегда самое главное кажется то, что если у тебя, ам, по крайней мере, как это Вот опять же, еще, кстати говоря, хотел, вот щас параллельно вспомнил
Мгм. Мгм, мгм. Да. Мгм.
ам, у каждого человека есть же, какой-то свой определенный метод, что ли.
Мгм. Обучение?
Об обучения, да, то есть если, например, если я больше визуальный, то другой человек, там, например, более практический или еще какой-нибудь, да, типа, метод обучения ему больше подходит.
Конечно. Да, да. Мгм, мгм.